Ano yong paborito mong almusal, at bakit mo siya naging paborito?
Ah, alam mo ba na marami akong ap paboritong almusal? Ang mga paboritong almusal, itlog.
Ah, wow, mm.
Ah, pandesal, at tsaka champurado. <chuckles> Oo, kasi gawa nung ito yung mga nagre-remind sa'kin no'ng bata pa ako.
Hmm.
Yan, kasi no'ng bata pa ako. Kumbaga para bang, ah, first time ko na malasahan yung pandesal, ang sarap talaga. Tapos, yung may kasama, ah, ano, meron pa siyang parang palaman na itlog, ganyan. So kumbaga, naalala ko noon yung no'ng bata pa ako, na para bang yung nanay ko, 'tsaka yung yung pamilya namin kasi buo pa noon. Kaya, kumbaga para bang, oo, buhay pa yung tatay ko noon. Tapos marami kaming mga katulong o trabahador sa gawaan ng chicharunan namin. Oo, may gawaan kasi kami ng chicharon, noon. So, ang saya nung buhay namin noon. Na kada umaga, para bang walang problema. Tapos, ah, sama-sama kami na nag-aalmusal, gano'n siya. Mm.
Mhm. Ah okey, mhm. Hmm, oo. Oh, ang sarap naman no'n. Kasi, yung nabanggit mo mga tipikal na ano yan 'no, na mga Pilipino na pagkain at almusal. Yan yung masarap na ano eh, na um, kinakain talaga sa almusal. Ay, yun, sabay-sabay mo siyang gustong kainin or pili lang? Kunwari sa isang umaga, champurado, sa susunod iba naman, yong paborito mo itlog, ganyan, or gusto mo sabay-sabay siya?
Mhm. Mhm. Mhm. Ay, oo. Ay, siyempre kailangan naman, eh, sa is isang putahe lang isang araw, 'no? Hindi naman, hindi naman sabay-sabay lahat, kasi marami pa kasing hinahanda si mama, eh. Alam mo yung ano, yung pandesal? Tapos, ang gagawin ni mama ay magbabati siya ng itlog. Tapos, nilalagyan niya ng para bang patatas, yon. Tapos, ni mm, nilulubog niya o nilalag o oo, nilulubog niya yong pandesal. Yong kalahati ng pandesal nilulubog niya 'yon do'n sa may mga patatas, tapos ipiniprito niya 'yon doon. Eh, ang sarap no'n.
<laughs> Oo. Ah, oo. Ay, oo. Ay, ang galing! Mm, kakaiba 'yon, ah! Parang hindi siya tipikal 'no? Kasi, karamihan sa pandesal parang isasawsaw mo lang sa kape, hindi mo na siya gaganunin, eh. Ano yong pinagkaiba nun sa normal ano na, sa normal na pandesal lang 'pag kakainin? Ano yong naging lasa niya?
Ang sarap no'n! Oo. Ah. Mm. Alam mo kasi yung lasa niya, di ba, yung pandesal medyo matamis tapos yung, ah, yung itlog at tsaka yung patatas kumbaga parang mayroong kaunting alat, 'yan. Tapos yun, siyempre yung lasa nung itlog at patatas, yung 'pag kinain mo siya tapos medyo may yung mga edges niya, yung mga paligid ng tinapay medyo parang, medyo na naprito o parang natutong ba, ganoon. Ah, o na-toast, yun na-toast, yun. 'Pag kinain mo siya medyo may kaunting crunchy tapos may soft na, may malambot na parte sa gitna, yun. Masarap siya, oh i oo, 'pag na-try mo, s ah, sasabihin mo, "Ay tama pala yung, ah, guess ko na talagang masarap nga siya." Oo.
Oo. Mm, 'yan. <giggles> Sinuggest na oo. Ang galing naman, mm, nakakatuwa. Saan mo 'to na-ano, saan mo 'to nakuha, yung ganitong idea? Talagang nakalakihan niyo na ba ng nanay mo yung nagluluto or naimbento lang ito? Nakakatuwa, eh.
Oo. Alam mo parang, parang naimbento lang ng mama ko yun, eh. Kasi nga kung o baka meron na rin siyang karanasan na nailuto na yun para sa kanya nung bata pa siya. Pero yun ang naalala ko na paborito ko yun na gawin. Kumbaga, parang nakakabusog kasi siya kasi gawa nung patatas, di ba? Yung patatas, ah, nakakabusog talaga ang patatas kapag, ah, napadami ka ng kain. So, kumbaga sa 1 o 2 o 3 1/2 ng pandesal, mabubusog ka na kaagad, gano'n.
Mm. Oo. Ay totoo. Parang, ah, mabigat kasi din sa tiyan, hindi lang basta ano lang, ah, pandesal 'no? Mm, 'pag may ganun nakakabigat. Pinapartneran mo ano ng anong pinapartner mo na inumin? Nagkakape ka ba or ano yung mahilig mo na ilagay na kasama noon?
Mm. Oo. Alam mo nung bata pa kami, ayaw nila kaming magkape. Kaya, ang aming naaalala noon ay Ovaltine, Milo, at tsaka yung Magnolia na gatas.
Hmm. Ay, oo. Mhm.
Mm. So, yun ang iniinom namin noon. Mhm, masarap siya. Masarap.
Masarap naman, oo. <laughs> Hmm, mhm. Oo. Ah, kasi, siyempre 'pag bata parang ano 'no, parang medyo hindi naman maganda kapag kape agad 'no. Tsaka, nung time na yata yun, talagang parang medyo may kaya yata kayo. Masasabing, parang mayaman eh, base sa sa ano mo, sa sinalaysay na may mayro'n kayong negosyo. So, kaya 'di ba? Oo, kaya kapag, yung karamihan kasi ng mga medyo may kaya-kaya sa buhay, hindi pinapakape yung mga bata eh. Pero, yung medyo parang hirap sa buhay, parang kape na lang yung nagiging ano 'no, kasi, mas mura, 'di ba? Mhm.
Mhm. Ay, oo. Mhm. <chuckles> Ay, oo. Noon talaga, hindi naman masasabing mayaman. Kumbaga, para bang dahil nga may negosyo nakakabili, yun o nakaka-afford ng mga para bang, ah, sa tingin ng mga magulang ko ay mas, ah, bagay sa amin bilang mga bata pa. Pero, iyon nga, um, ay ito pa yung isa favorite ko din, Champurado na, ah, pinatungan ng tuyo.
Oo, ayun. Oo. Mhm, tama. Ay masarap 'yon. Ap ah, bakit? Ito tanungin muna kita 'no? Bakit, ah, kasi karamihan ng mga ano, ng mga tipikal na Pilipino, champorado lang. Lalagyan lang nila ng gatas, 'di ba? Pero bakit ikaw may tuyo? Ayan.
Oo. Mm. Alam mo kasi ano ito naman, para bang nakuha ko sa, ah, tatay ng mama ko. Oo, sabi lolo ko na 'no? Lolo ko. 'Yon. So, mahilig siyang kumain ng, ah, champorado na mayroong kanin at tuyo. Dahil siguro ano, yung mahirap lang ang buhay nila dati nung mga lolo ko. Tapos, um, niluto siya ng mama ko, nagustuhan ko din. Kasi matamis yung champorado tapos yung ano, yung, ah, tuyo, maalat. 'Pag pinagsama yung tamis at alat, masarap siya.
Ah, oo nga. Tuyo. Mm. Mm. Masarap na kombinasyon talaga 'yan 'no? 'Yong tuyo. Actually, maibahagi ko lang din. Ako gusto ko din 'yon, 'yong kombinasyon na 'yon. <sniffs> Pero ikaw ba, 'yong oo, kinakain din namin 'yan sa probinsya na ano, 'yong may champorado tapos tuyo. Kailangan mayroong tuyo kasi gusto namin 'yong oo, nakagawian na din mm, alat tsaka tamis. Ayan, pero ikaw ba, nilalagyan mo pa ba ng gatas 'yong champorado mo? Kasi 'yong iba nilalagyan nila ng powder na gatas, 'yong iba naman nilalagyan nila ng ebaporada, 'yong iba, kondensada. Paano mo siya ginagawa?
Mm. Mm. Mm. Ah, talaga? Oo. Mm. Oo nga, eh. May alat, 'di ba? Oo, tamis, ganyan. Mm. Ay, siyempre kailangan may gatas, evaporada ang akin, Alaska Evaporada, oo. Kasi mas
Ah, 'yon, oo. <laughs> May specific na brand pa, 'no? <chuckles>
Oo, mas masarap kasi, 'yong para bang ano, hindi ko na-try 'yong ano, parang kondensada, 'yong Milkmaid. Pero nagkaroon din kami ng pagkakataon na, 'yong pandesal ay pinapalamanan din namin ng Milkmaid, o kaya ng ano Dairy Cream, butter. Mm.
Oo, yan. Hmm, mm. Ay, wow ang sarap, mm. Mm, gano'n pala 'yon, 'no, oo. Mas gusto mo pala 'yong ano, 'yong Evaporada na Alaska dapat ha, hindi puwedeng, hindi puwedeng ibang ano, <chuckles> ibang brand. <chuckles> Oo.
Mm, 'yon mga naalala ko noon. Mm. Hindi naman sa eh, kasi parang 'yon lang 'yong, parang ano eh, parang alam kong gatas noon eh. Parang hanggang ngayon yata. <laughs> Ah, meron pala, Carnation.
Ko common lang. Oo, totoo. Ah, oo nga. Pero parang 'yon 'yong common yata sa mga ano din nabibili, sa mga grocery, tindahan, 'di ba? 'Yong ano na 'yon, 'yong brand. Pero ikaw ba, hindi talaga kayo mahilig mag-ano, kasi, 'di ba, 'yong tipikal na almusal ng Pilipino merong sinangag, itlog, tapos meron pa nga minsan pansit kanton, hotdog, kayo hindi kayo mahilig sa kanin ba sa umaga?
Mm. Parang hindi yata kami ganoon, eh, kasi naalala ko, yung mga Yung almusal namin kalimitan puro mga tinapay talaga. Tinapay tapos meron kang mga palaman tapos nagkaroon ako ng experience na nag-breakfast kami ng ano, ng may sinangag kasi may kanin na natira no'ng kinagabihan. <chuckles> Oo, kasi sayang, sayang 'yong ano, yung kanin. Kaya kung imbes na itapon, ang ginawa ng nanay ko ay sinangag niya yung ano, yung kanin. Masarap naman din talaga pero alam mo ang pinakamasarap din yong mga, ah, ano 'yon yung yung Longganisang Macao. 'Yan lalagyan mo siya noon tapos ano yung isasangag mo din siya. Iluluto mo muna yung ano, yung, ah, Longganisang Macao tapos, ah, pagkaluluto niya hihiwa-hiwain mo na siya tapos 'yon isasama mo siya sa sinangag, 'yan masarap siya.
Ah, oo. Ay, totoo. <chuckles> Ah. Oh, mm, a ano yung pinagkaiba niya sa ibang longganisa na pangkaraniwan?
Ano siya, eh, parang ano lang siya medyo parang halong laman at taba na medyo may alat ganoon. Tapos na mayroong tamis ganoon.
Ah, gano'n. Ang daming ano, ang daming flavor na pwede mong mala mara ano pala 'no, matikman doon. Kaya talagang gusto sa'n mo 'yon naunang natikman? Kasi parang ngayon ko lang narinig 'yong gano'n, eh, longganisang Macau. May ganun pala.
Mm. Oo, merong gano'n, ah, maliit lang siyang longganisa siguro kasing laki lang ng ano mo, ng, ah, hinlalaki.
Ah, o ah, maliit lang. Parang saus parang sausage lang.
'Yung taba niya oo, 'yung taba niya. Oo, 'yon. Parang sausage lang siya tapos ano, um, parang ang itsura niya parang hubad na longganisa, ganoon.
Na mali mm. Ah, oo. Ano 'yon? Sino nagpatakim sa 'yo no'n na nagustuhan mo? Meron bang pamilya, ganyan?
Mm. Parang ang alam ko si ano, eh, si papa 'yung ano, nagluto 'nun dati. Kasi 'yung papa ko kasi o 'yung tatay ko ay, ah, isang Kapampangan na mahilig talaga magluto. Ah, maraming iba't ibang uri ng luto ang nagagawa niya, mm.
Ay. Mm. Um, Kapampangan pala 'yong papa mo. Ah, mash mm. Ma-share ko lang Kapampangan 'yong papa ko. Sa ano naman, sa San Fernando San Fernando, oo. Kaya mahilig din siya magluto. Totoo 'yon 'no, kapag Kapampangan 'yong lahi ng kunyari is kahit sa side ng magulang, 'di ba, mahilig magluto talaga at tsaka masarap. Ayon 'yong nakita ko sa kanila. Mm. Ay gano'n pala. <laughs> Kaya pala. Ay totoo. Mm. Iba din, 'no? Ah, dahil mahilig din magluto si papa mo o kaya si mama mo, ganyan. Ano 'yong ano 'yong natutunan mo sa kanila na ano, ng way ng pagluluto? Meron ka bang tips or mga, ah, nakuha sa kanila ng parang hacks na ginagawa nila, ganyan?
Mm. Ah, talaga ba? Ang galing naman. Mm. Ah, okey. Mm. Mm. Ay, totoo. Ibang-iba talaga. Pang restaurant talaga 'yung mga luto, 'di ba? Mm. Hala. Taga-kain lang kasi ako, eh. <chuckles> Hindi ako maalam magluto. Kasi alam mo 'yong tatay ko, pinaghahanda niya ako ng kung anu-ano. Minsan litsong manok, ah, para bang po mahilig kasi ako sa mga prito. At ts ma ah, magaling siyang gumawa din ng ano. Kasi nem nag naggagawa nga kami ni chicharon, 'di ba? So, 'yong mga taba ng, ah, baboy ang ginagawa niya 'yon para bang piniprito niya 'yon. Tapos lalagyan niya ng asin at betsin 'yong taba na 'yon. Tapos mag parang pinagmamantika niya. Tapos 'pag nasala na niya 'yon, makikita mo 'yong, ah, taba. 'Pag kinain mo siya, ang sarap. Mm. Sobra talaga ang sarap. Mm. 'Di ko malilimutan 'yon. Mm.
<laughs> Ay, wow. Oo. Ay, mm. Ang sarap. Mm. 'Tsaka malasa siya 'no? Mm. Kasi gano'n. Nakakatuwa naman. Pero meron ka bang weir medyo ano, eh, parang bagong-bago sa panlasa mo na talagang masasabi mo na doon mo lang siya natikman na luto sa inyo?
Um, siguro yung shawarma kasi si papa kasi mahilig din siyang ano, eh, para bang mag-eksperimento at na nagustuhan din niya yung shawarma. Kaya gumawa siya ng shawarma ng style niya at masarap, talagang beef tapos mayroong mga lettuce at saka mayroong, um.
Ah, mm.
Ah, kamatis ba yun? Tsaka pipino tapos lalagyan niya ng on ah, ng mayonnaise. Pero yung pinaka-dough siya pa ang gumawa at yung harina ay, kinuha niya o humingi siya ng harina doon sa bombay na inuutangan namin. <chuckles>
Oo. Ay, wow. Mm. Ay talaga? Ibig sabihin effort talaga. Siya talaga gumawa 'no? Mm.
Oo. Oo. Mm, ganoon, gano'n siya talagang katiyaga sa pag ah, sa paghanap ng mga ingredients, at saka pagluluto.
Ang galing. Mm, napakaano naman no'n. Iba naman talaga ang ano 'no, luto, kapag 'yong tatay din, kasi karamihan mga nanay talaga 'yong madalas nagluluto 'no? Pero kapag 'yong tatay na pala yung nagluto ay kakaiba din 'yong feeling. Tapos alam mo, mahilig mag-eksperimento talaga, eto napansin ko sa mga kapampangan 'yan. Kasi 'yong tatay ko din mahilig sila mag-eksperimento ng pagkain, ganyan. Oo, parang na gano'n. Mm, ng mga iba't ibang taste.
Mm. Oo. Ay oo. Mm. Ay oo. Totoo 'yan. Alam mo nga, nasasabi ko nga at minsan na si kay mama, "Ma mas masarap magluto ni papa kaysa sa luto niyo." Nasasabi kong gano'n. Nagtatampo, nag oo, nagtatampo, oo.
<chuckles> Oo. Ano 'yong ano ay nagtatampo. Naggaganun. Ano naman yung mapapayo mo naman sa ibang mga tao na gusto pa rin nila maging masaya yung almusal nila, ano ba yung dapat nilang isaalang-alang?
Mm. Siyempre yung masayang almusal yung magkakasama kayo nag-aalmusal, tapos walang ano, walang, ano yun, yung para bang sumbatan gano'n, yun ang pinakamaganda talaga. Um, yung harmony yung ano yung pag-aalmusal ang maganda.
Ayun totoo. Mm. Yun naman talaga yung importante 'no, 'yong unang-una is sama-sama kayo, 'di ba? Tapos may bonding, 'di ba, na magpapamilya kasi, walang katumbas 'yon hindi natutumbasan ng salapi, 'di ba? 'Yong gano'n na sama-sama, mm. Kaya alam mo nakakatuwa 'yong usapan na 'to' nakakagutom 'yong mga almusal na ibinahagi mo, 'no? Kaya maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng mga ito.
Mm. Oo. Ay, totoo naman. Mm. <chuckles> Ay walang anuman. Ako ay talaga nag-enjoy din, naalala ko yung bata pa ako, mga kinakain ko tuwing umaga, eh, 'no, yung almusal. Maraming-maraming salamat. Paalam.
Oo.